คือช่วงเนี้ยค่ะรู้สึกไม่ค่อยดี รู้สึกผิดกับตัวเอง เพราะว่า ชอบจะลืมแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอในการกินยา แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างพวกออกกำลังกาย แบบเนี้ยเลยค่ะ ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะคะ?
อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ เข้าใจคุณเลยนะคะ คือ การที่แบบเหมือนกับคุณต้องทำอะไรอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วันเนี่ย ในบางครั้งบางคราวเนี่ยจริง ๆ แล้วมันก็มีการลืมกันได้บ้างเนาะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวเราจะมาแนะนำหรือมาช่วยดูกันเนาะว่า เราจะทำสิ่งนี้ยังไงให้มันแบบเหมือนกับเกิดความสม่ำเสมอแล้วเป็นกิจสปั๊ด กิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องที่คุณเนี่ย เอ่อ จะไม่ลืมมันเลยสักวันเดียวนะคะ แต่หยะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขอถามคุณเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมคะ? ว่า แผน เขาเรียกแผนที่แบบเหมือนกับการกินยาก็ดี หรือการดูแลสุขภาพของคุณก็ดีเนี่ยค่ะ คือมันเป็นยาประเภทไหนเนาะ แล้วก็เป็นแบบเหมือนกับ อ่า การดูแลสุขภาพอย่างที่คุณบอกว่า เป็นการออกกำลังกายเนี่ย มันเป็นประเภทไหน ยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะว่า ดูแลสุขภาพได้ไม่ค่อยสม่ำเสมออะ คือเราอะลืมกินยาบ่อยมาก บางทีอะค่ะกินไม่ตรงเวลา ทั้งที่หมอเขาแนะนำนะว่า คือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยต้องทานสม่ำเสมอ พอหลุดไปหนึ่งวันน่ะก็คือแอบคิดว่า ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ แล้วมันก็ลากยาวไป เป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมา แล้วยาที่ เราเนี่ยมีโรคประจำเป็นโรคแบบว่าไขมันสูงเนี่ยคะ เป็นไขมันประเภทที่ 3 ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า มันคือไขมันอะไรเนาะ แต่ว่ามันเป็นโรคไขมันจากกรรมพันธุ์นะคะที่แบบ คือถ้ามันสูงมาก ๆ เกินไป เกินระดับคนปกติ ซึ่งมัน ตอนเนี้ยมันก็เกินคนปกติอยู่แล้ว แต่มันไม่ควรแบบเกินมากไปกว่าเนี้ย เพราะถ้าเกินมากไปกว่าเนี้ยมันเสี่ยงหลายอย่าง ในเรื่องของการไหลเวียนเลือด ในเรื่องของสุขภาพหัวใจ อะไรเงี้ยค่ะ คุณหมอเขาก็เลยแบบได้มีแบบว่า เออ ให้ยาประจำสำหรับคนที่เป็นโรคนี้ที่แบบว่ามัน มันต้องกินเป็นประจำอะค่ะ แต่ว่าเราก็มีความแบบลืมบ้าง กินไม่ตรงเวลาบ้าง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแนวเรื่องการดูแลสุขภาพที่ ที่ต้องทำควบคู่ไปด้วย ก็คือการออกกำลังกาย
อือฮึ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ เออ ๆ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ยังไงเอ่ย? อืม ค่ะ
อืม คือเราออกกำลังกายได้ไม่ค่อยสม่ำเสมออะค่ะ เพราะว่า บางวันน่ะเรายุ่ง แล้วก็มีหลายเรื่องที่เราต้องทำจนเราลืมใส่ใจเรื่องตัวเอง แล้วแบบพอต้องมากินยา ต้องมาออกกำลังกายอะ เราก็เผลอลืมบ้าง บางครั้งก็เลื่อน เลื่อนไปก่อน เดี๋ยวค่อยออก แล้วพอรู้ตัวอีกทีอะก็คือ ไม่ อ้าว! ไม่ได้ออกกำลังกาย ไม่ได้กินยา เงี้ยค่ะ มันจะมีความ "อ้าว!" อย่างเงี้ย
อืม อืม อืม อืม ลืมไปเลย เออ อืม เออ! โอเค ได้ค่ะ เข้าใจเลยนะคะ คือปัญหาการลืมกินยา แล้วก็รวมถึงการ เอ่อ ดูแลสุขภาพในการออกกำลังกายที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ย คือมันเป็นปัญหาที่แบบเหมือนกับจริง ๆ แล้วมันก็เกี่ยวพันกับการขาดวินัย แล้วก็กิจ การสร้างกิจวัตรที่ดีของเราอยู่ด้วยเช่นกันนะคะ คือการแก้ใส่ แก้ไขเนี่ย ก็ต้องแบบเหมือนกับ ก็ต้อง ช ใช้กัน เขาเรียกว่าไงนะ สร้างตัวกระตุ้นแล้วก็ผูกกิจกรรมเนี้ยค่ะ พฤติกรรมเนี้ยไปเข้ากับพฤติกรรมเดิม ๆ ของเรา อย่างเช่นนะคะ เออ เราอาจจะผูกยาเนี่ยเข้ากับกิจวัตรหลักของเรา อย่างเช่น แบบเหมือนกับเรา <tsk> อืม ทุกวัน เราตื่นมาแปรงฟัน อะไรพวกเนี้ย ใช่ไหมคะ เราอาจจะวางกล่องยาไว้ข้างกับของที่คุณเนี่ยใช้ทุกวัน อย่างเช่น แบบเหมือนกับทุกวันเราแปรงฟัน เราก็เอาวางกล่องยาไว้ข้าง ๆ เลยค่ะ เพราะว่าทุกวันเราแปรงฟันเนาะ เราก็จะเห็นแล้วแหละว่า เออ เดี๋ยวแปรงฟันเสร็จเราต้องมากินยา แบบเนี้ยอะค่ะ เออ เราก็จะได้แบบเหมือน คึ คึ คืออาศัยว่า เอากิจ ส เอากิจกรรมการกินยาเนี่ยไปผูกเข้ากิจกรรมที่เราต้องทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ แล้ว เออ เออ กิจกรรมที่คุณแบบเหมือนกับ อืม ไม่ ไม่ทำไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าการกินยา คุณต้องกินทุกวันถูกไหม? เพราะฉะนั้นน่ะเอามันมาผูกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้ก็จะช่วยสร้างให้คุณแบบเหมือนกับ เออ ทุกวันแปรงฟัน เพราะฉะนั้นทุกวันก็จะต้องกินยาด้วยเช่นกัน แบบเนี้ยมันก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ย คุณคิดว่า เออ มันพอจะช่วยแก้ปัญหาที่คุณลืมกินยาได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม จริงด้วย ค่ะ อืม อืม กิจกรรมประจำของเราเนาะ อืม ค่ะ อืม เราคิดว่า มันน่าจะช่วยแก้ได้ เพราะ ว่า อย่าง อยากจะบอกงี้นะคะว่า ไอ้วิธีที่เอายาไปวางใกล้ ๆ ของใช้ประจำเนี่ยยังไม่เคยทำเลย แล้วก็ คือถ้าเราแบบเหมือนไปทำอะไรเนาะสิ่งที่เราต้องทำทุกวัน แล้วเราแบบ โอ้โฮ มองเห็นยาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็กินเลย คิดว่า มันจะช่วยได้มากเลยค่ะ เพราะว่าปกติอะสิ่งที่เราทำคือเราพยายามตั้งปลุกในโทรศัพท์นะคะ แต่บางครั้งอะ ก็ปิดเลย แล้วก็ลุกไปทำอย่างอื่นต่อ ใช่
อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม กดปิดใช่ไหม แล้วไปทำอย่างอื่นก็ลืม อืม ค่ะ
ลืมอีกเนี่ยคะ บางทีเนี่ยปลุกมันก็ดังตอนที่เราอยู่ข้างนอก ก็ไม่มีโอกาสกินยา เพราะว่าเราไม่ได้พกเนาะ มันเป็นกระปุกอะ พอกลับมาถึงบ้านน่ะก็ลืมอีกอยู่ดี เงี้ยค่ะ เออ ก็เลยแบบนี่ตัวเราไม่มีวินัย เราก็กังวลว่า เป็นแบบเนี้ยต่อไปอะจะกระทบกะสุขภาพจริง ๆ เพราะว่าคุณหมอก็ดุ เพราะต้อ ว่า ต้องนัดตรวจเลือดทุก ๆ 4 เดือนน่ะค่ะ คือเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเนาะให้การดูแลตัวเองมันง่ายขึ้น แล้วก็เป็นนิสัยด้วยเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่า เรื่องกินยาเนี่ยช่วยได้เลยนะคะ
เออ อ๋อ ก็ลืมไปอีก เออ เออ อืม ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้ว แล้ว เออ
หวังว่า งั้นเดี๋ยวต้องลองทำพรุ่งนี้เลยล่ะ <chuckles>
ได้ ๆ ลองทำดู ลองใช้ดู แล้วก็ จริง ๆ แล้วอุปกรณ์ อย่างเช่น พวกกล่องยาที่มันแบ่งเป็นประจำสัปดาห์ที่มันจะมี 7 ช่องอะนะคะ นึกออกไหมคะ คือถ้าคุณจัดยาล่วงหน้าทุก ทุกวัน อย่างเงี้ย หมายถึงจัดลุ จัดล่วงหน้าคือ 1 อาทิตย์เนี่ย อะ ไอ้ อับสะ เป็นวันอาทิตย์ที่เราแบบเหมือนกับจัดไว้เลยสัก 1 สัปดาห์ มันก็ มันก็จะแบบเหมือนกับลดความจำเป็นในการคิดทุกวันว่า เราจะต้อง แบบเหมือนกับ อะ ถ้าเรา คือหยิบขึ้นมาเราก็กินได้เลยใช่ไหมคะ? ได้เลยถูกไหมคะ? บางทีคือยามันอาจจะมีหลากหลายชนิดเนาะ คุณก็ต้องมาแบบเหมือนกับ อะ เอาแต่ละอันมา อะไรเงี้ย มันก็จะแบบเหมือนกับ <tsk> เป็นกิจกรรมที่ ที่มันมีซับ มันมีความซับซ้อน เพิ่มขั้นตอน แต่ถ้าหากเราแบบเหมือนกับจัดไว้เลยล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์ อะไรเงี้ยค่ะ มันก็แบบเหมือนกับ อะ เราเปิดมาวันนี้กินตึ๊ก ก็กิน ก็กินไปเลย แล้วอย่างเงี้ยมันจะช่วย ช่วย จะให้ ร ให้เราเนี่ย ก็คือ คือเขาเรียกว่า re-check ตัวเราเองด้วยว่า "เฮ้ย! เรากินแล้วหรือยัง" เพราะบางทีถ้าให้ เรายังใส่ยา ใส่ถุงอะไร นึกออกไหมคะ เราก็อาจจะไม่รู้ อาจจะสับสนได้ว่า "เอ๊ะ! เรากินแล้วหรือยังนะ" อะไรแบบเนี้ยค่ะ อันเนี้ยก็น่าจะช่วยได้อีก อีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะ ส่งเสริมกันไป ค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ๆ ๆ ใช่ โอ้! วัน ดีมาก ดีมาก ๆ เลยค่ะ เราว่าเป็นความคิดที่ดีเลย แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราอะมองข้ามมานานแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอเลยเนาะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เราก็มีในเรื่องของการออกกำลังกายอะก็คล้ายกันเลยค่ะ อา คือ ร ค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม จริง ๆ เรื่องของการออกกำลังกายหลิ่งที่คุณมีปัญหาก็คือ บางที บางทีงานเยอะ ขี้เกียจ หรืออะไรก็แล้วแต่จริง ๆ เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องวินัยล้วน ๆ เลยเนาะใช่ไหมคะ? เออ
ใช่ ถูกต้อง เราก็คิดเหมือนกัน เพราะเราว่าจริง ๆ อะ เรารู้นะว่า เราต้องออก แต่ว่าจะชอบหาข้ออ้างร้อยพันแปดข้อ อ้าง ใช่ แบบ เฮ้ย! วันนี้อากาศไม่ดี ไม่ออกแล้วกัน อุ๊ย! ไปโทษอากาศอีก อืม
เออ ข้ออ้างให้ตัวเอง อืม <chuckles> อา <chuckles> ได้ คือจริง ๆ แล้วอะ คือ อ เราอาจจะใช้แค่แบบเหมือนกับ เขาเรียกว่า 10 นาทีก็ได้ คือหากรุ หากรู้สึกว่าไม่มีเวลาอะ คือแต่ว่า <tsk> เอาเป็นว่าให้สัญญากับตัวเองว่าจะออกกำลังกายเพียง 10 นาทีเนี่ยก็พอ คือ คือการเริ่มต้นก็ ค คือมัน เข้าใจแหละว่า มันอาจจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งเนาะ แต่ว่าจริง ๆ ให้เราลองนึกถึงว่า บางทีเราไถฟีดโทรศัพท์อะมากกว่า 10 นาทีอีกนะ เรายังทำได้ ได้ ทุกวันด้วยนะ ใช่ไหม? ทุกวันแล้ว 3 เวลาด้วยนะใช่ไหม? <chuckles> เออ
อืม ใช่ ก็จริง ก็จริง ถูกต้อง คืออันนี้ ไม่ได้มีวินัยเลย นะ สิ่งที่ทำอยู่เนี่ย ก็คือทำเหมือนเป็น เป็นโรคติดต่อ เป็นอาการติด งี้ดีกว่า เสพติด การไถโทรศัพท์นะคะ อืม
อือฮึ <chuckles> ใช่ไหมคะ? เออ อือฮึ ค่ะ หรือ หรืออย่างงี้ไหมคะ คุณมีงานอดิเรกอะไรไหม? คือการ จริง ๆ แล้วอะ <tsk> มีความคิดที่ว่าเอาการเอางาน เอา การออกกำลังกายเนี่ยคะ ผูกเข้ากับงานอดิเรกเนี่ย มันก็ทำให้ช่วยได้เหมือนกัน อย่างเช่น แบบเหมือนกับ อ้าว เราดูซีรีส์ไปก็อาจจะแบบเหมือนกับมีกระ กระบอกน้ำสัก 2 ขวด อะไรเงี้ย ก็ยกไปก็ได้ค่ะคุณ ดูไปยกไปเลยไม่ต้องใช้ดัมบ์เบลก็ได้นะคะ ถ้าแบบเหมือนกับที่บ้านไม่ได้มีดัมบ์เบล อะไรแบบนั้น เหมือนใน ล ใน เอ่อ สถาน ที่ออกกำลังกายทั่วไป ก็ใช้เนี่ยแหละค่ะ ขวดน้ำธรรมดา ๆ นี่แหละคุณขา ยกไปได้เลยแบบ เอ่อ ดูไปยกไปอย่าง แค่นั้นเลย จริง ๆ ก็ถือเป็นการออกกำลังกาย การขยับ คือ ออกกำลังกายแล้วค่ะคุณขา อืม
โอ้โฮ! เออ อืม ค่ะ อืม ค่ะ คือเลิศมากวิธีเนี้ย แต่เราจะบอกว่า ปัญหาเราอะติดอยู่อย่างหนึ่ง คือเราจะชอบดูซีรีส์ ใช่ไหมคะ แล้วใจเราเนี่ยจะจดจ่อกับซีรีส์มาก แบบเป็นคนที่ดูหนังอะไม่ ไม่กดข้ามเลย เพราะเป็นคนตั้งใจดู คือเสียงดนตรี เสียงลม เสียงอะไรก็ตั้งใจดู แต่ พอเรากลายเป็นคนตั้งใจดูอะ
อืม ค่ะ ค่ะ อา เออ เออ
เรา multitask ไม่เป็น คือเหมือนกำลังยก "ยกอะไร? ยกดัมบ์เบลอยู่" มันจะเสียการนับ สูญเสียไปว่านับถึงเลขอะไรแล้ว
อา <chuckles> สงสัยแบบว่าดุ ส ก็คือ ก็คือหมายถึงว่าจะสูญเสียไปว่า เอ๊ะ เรานับถึงเลขอะไรเท่าไรแล้ว? จริง ส จริง ๆ แล้ว จริง ๆ แล้วคือไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะ ก็คือเราอาจจะ คือจริง ๆ การนับมันก็โอเคแหละ มันอาจจะมีนับ 1 2 3 4 แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยค่ะ คือก็อาจจะเป็นแบบเหมือนกับ ค อา เรื่องหนึ่งก็ คุณก็ทำไปเลย ทำไม่เท่าไร แต่ก็คือยกสองข้างให้สม่ำเสมอเท่ากัน แบบเนี้ยค่ะ คือ ก็คือได้เหมือนกันเลย จริง ๆ แล้วไม่ต้องนับ ไม่ต้องนับได้ ยังได้เลยนะคะ อืม <clears throat>
ใช่ค่ะ ค่ะ ไม่ต้องนับแล้วมัน ถ้าแขนเราไม่เท่ากันล่ะคะ? 2 ข้าง
อ้อ หมาย <clicks tongue> หมายถึงว่า คุณก็ยกพร้อม ๆ กันเลยอะค่ะ นึกออกไหมคะ? บางที บางทีคนอาจจะยก ส ใช่ บางทีคือ ว อ อา อาจจะยกสลับกัน แต่เราไม่ต้องยกสลับกันก็ได้ เราก็ยก 2 ข้างขึ้นพร้อม ๆ กันแบบนี้เลยก็ได้ค่ะ อืม
อา ค่ะ โอ้โฮ! เลิศมากเลยเนาะ ยก 2 ข้างพร้อม ๆ กันไปเลย แล้วถ้ามันมีกีฬาที่แบบ อย่างเช่น การเล่นก้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันต้องแบบยก ยกก้นขึ้นข้างหลังทีละข้าง อย่างงี้ล่ะคะ?
อา ถ้า ยกขึ้น ก้นขึ้นขัง ทีละข้าง จริง ๆ มันจะมีอีกท่าหนึ่งที่แบบเหมือนกับทำได้พร้อม ๆ กันเลยนะคะ ก็คือเขาเรียก Hip Thrust เนาะ นึกออกไหมคะ? เราก็อาจจะนั่ง เราก็อาจจะนั่งอยู่บนโซฟาอะนะคะ เออ นั่งอยู่ บนโซฟา แล้วก็ เอ่อ เขาเรียกหย่อนก้นลงไปข้างล่าง ช หย่อนก้นลงไปบนตรงพื้น ใช่ไหมคะ แล้วก็ยกขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ อา แบบไหนนั้นน่ะคือ ก เราก็จะ เราก็จะได้แบบเหมือนกับทั้งสอง ทั้ง 2 ข้างพร้อมกันเลย โดยที่แบบเหมือนกับเราไม่ต้องแบบแบ่งเป็นข้างใดข้างหนึ่ง แบบนี้ ถ้า ถ้าลักษณะอย่างงี้ <clicks tongue> อาจจะทำแบบเหมือนกับ อา ตอนดูพอดแคสต์ หรือ ตอนฟังพอดแคสต์ก็ได้นะคะ ที่แบบเหมือนกับมันไม่ จ ไม่ต้องเป็นภาพหรืออะไรมาก เพราะเข้าใจว่า คือถ้า ถ้า ถ้าสมมุติเรานอนราบเนี่ย การดู หมายถึงองศาการดูทีวีมันอาจจะยากไปนิดหนึ่งเนาะ นึกออกไหมคะ? เออ เราก็อาจจะทำท่านี้ในการที่เราแบบเหมือนกับไม่ต้อง ไม่ต้องดูทีวี แต่เป็นการฟังพอดแคสต์ที่เป็นงานอดิเรกของเราแบบนี้ก็ได้ค่ะ <clears throat>
ค่ะ คือจะทำยังไงคะ? ค่ะ อืม โอ้! ค่ะ ๆ อืม ใช่ ค่ะ โอ้โฮ! ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ คือคำแนะนำที่ให้มาเนี่ยเป็นประโยชน์จริง แล้วก็ใช้ได้จริงทุกอย่างเลย เดี๋ยว เนี่ยพอคุยกับคุณเสร็จ จะไปหยิบยาเนี่ยนะคะไปวางไว้ข้างแปรงสีฟัน แล้วก็พรุ่งนี้อะคิดว่า โอ้ ออกได้ยาว ๆ เลย เพราะว่าเราอะชอบดูซีรีส์มาก พอเอามันมารวมกับงานอดิเรกนะ นี่ล่ะออกทั้งวี่ทั้งวัน <chuckles> วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ
อือ อืม อืม อือ อืม ค่ะ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ ยังไงเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ ขอให้คุณ เอ่อ สุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็วันหลังมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะ สวัสดีค่ะ